Ya, bener, karena, e kita rebutan udara, kan, di situ jadinya. Mhm. Terus, eee, iya, <chuckles> pengen, deh, jadi udara. <laughs>
<laughs> Iya. Kebayang enggak, tuh. Udaranya direbutin. <laughs> Pengen banget direbutin.
<laughs> Begitu. Terus, biasanya, tuh, set sebelum, eee, konsernya mulai, eee, itu dikasih tahu juga, apa, sih, yang boleh dibawa, yang enggak boleh dibawa.
Oh, ada peraturan juga, ya.
Benar. Biasanya, tuh, enggak boleh bawa parfum.
Oh, malah enggak boleh b bawa parfum. Kenapa, tuh?
Ya. Enggak boleh. Enggak tahu, sih, Kak, mmm, kayaknya, ada
Takut ada yang berbuat, disemprotin, gitu, kena muka.
Mmm. Iya. Mungkin ya mungkin ya, ada resiko kayak gitu, juga, ya. Terus, takutnya, sih, ada takut takut, eee, membuat, aroma-aroma yang nyampur atau terlalu sensitif, gitu, kali, ya. <sniffs> Gitu. Terus, eee, parfum itu, kan, biasanya botolnya kaca, terus itu jadi benda keras, tuh. Takutnya, kalau ada kerusuhan, itu bisa jadi senjata, gitu.
Mmm. Iya iya, bisa jadi. Oh, iya iya. <laughs> Iya. Aduh, jadi ngebayangin ngelempar parfum.
<chuckles> Jangan dong jangan dong, gitu. Terus, 1 lagi, sih, paling, eee, jas hujan.
Harus bawa jas hujan kalau, di outdoor, ya. Persiapan kalau terjadi hujan, mmm, nonton konser, berarti lagunya yang sendu.
Mhm. Ya, kalo di outdoor. Mhm, kayaknya. Nah, iya. Cuma, jangan bawa payung, ya. <chuckles>
Bersama siapa? <chuckles> Karena, kan, bisa buat bareng-bareng tuh. Kenapa tuh?
Takutnya, kasihan penonton yang di belakang enggak keliatan, begitu.
Oh, iya, benar. Maaf, aku terlalu egois tidak memikirkan itu. <chuckles>
<laughs> Iya. Biasanya dikasih tahu, sih, kalau enggak boleh bawa payung. Bolehnya bawa jas hujan, gitu, sih.
Oh, iya. Terus, ada cerita seru apalagi, tuh, pas nonton konser itu yang pertama kali, dan gratis karena ada orang dalam?
Mhm. Mmm. Eee, mohon maaf, gratisnya enggak usah terlalu ditekan. <chuckles>
<laughs> Itu justru, sih, yang paling penting, ya. Kasih yang bayar, kan, itu perlu effort, gitu, loh, ya.
Iya, bener, sih. <chuckles> Kalau, mmm, ah, sesuatu yang lucu ada, nih, sebenarnya. Eee, jadi, kan, kita perginya, tuh, rame-rame, ya, berdelapan. Nah, terus karena masing-masing itu punya preferensi musik sendiri, sempat ada di momen kita pisah, kan. Tapi, kita lupa kalau, ketika orang lagi rame di suatu tempat, tuh, biasanya jaringan suka agak lelet.
Mmm. Mhm. Mhm. Iya benar, rebutan jaringan juga, selain rebutan udara.
Benar. Betul. Iya, rebutan udara, rebutan jaringan. Itu makannya kita kepisah dan susah untuk, ngasih tahu, ini mau kumpul di mana, gitu. Iya, kita kumpul di mana. Jadi, eee, udah, akhirnya berdasarkan intuisi aja. Cukup lama tap
Mhm. Titik kumpul di mana, nih? <chuckles> Terus, <chuckles> bagaimana cara kalian bisa bertemu akhirnya?

Nah, jadi, ini serunya adalah karena waktu itu aku part time-nya tuh di media, Kak. Nah, jadi itu aku dapat tiket, iya bener, <laughs> aku dapat tiket media jadi ya al alhamdulillah tidak bayar temen-temen. Mhm. Bener, gitu.
Mmm, orang dalam. <laughs> Tidak bayar dong, free ya? Bersama berapa teman itu?
Kita tuh datangnya berdelapan deh.
Berdelapan orang, oh rame juga ya, lumayan juga itu dapat 8 tiket gratis si medianya.
Mhm. Rame rame rame. <laughs> Lumayan rame. Iya, mohon maaf temen-temen yang bayar. <laughs> Nanti kita datangnya berdelapan, uh, itu seru banget, foto-fotonya banyak banget, terus, ih, seru lah.
<laughs> Itu kalian dapet di posisi paling depan, atau belakang, atau tengah?
Mmm, kita tuh dapatnya karena kita datangnya telat, jadi, eee, datang ke setiap setiap, eee, stage-nya itu telat, jadi kita dapatnya rada belakangan dikit tuh. Aku, sempat dapat yang depan, eee, waktu Marion Jola
Mhm. Marion Jola.
yang nampil gitu, Jadi aku
Sengaja kayaknya itu ke depan ya? <laughs>
Iya, sengaja. <laughs> Aku usahain banget aku akan menerobos lautan manusia ini, gitu. <laughs>
<laughs> Tapi itu kalian bareng-bareng terus, atau, berpisah dulu? "Kalian ke mana dulu ke mana dulu? Aku ke sini."
Nah Misah sih, mmm.
Oh enggak t selalu bersama berdelapan itu ya?